Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, спорт, в принципе, влияет как-то на ваше настроение и самочувствие? И если влияет, то как? Очень интересно.
Да, определенно влияет. У меня настроение сразу улучшается, стресс снижается. Для меня спорт- это своего рода антидепрессант.
Мгм. Мгм. Мгм, согласна с вами. Согла так и есть, он так и есть, он и есть антидепрессант на самом деле,. <laughs> Да-да-да.
То есть, ра ш Да, а ещё бывает, когда вот, например, я, э, ну чувствую, что уже какой-то там стресс, конфликт на работе, ещё что-то случилось плохое. То есть, э, я могу, например, об этом думать и с самокопанием заниматься, а это сразу отвлекает, расслабляет, и потом я, кстати, сплю еще хорошо.
Мгм. Мгм. Да. Ну да, да-да-да. Мгм. Ну абсолютно, вы знаете, я согласна с вами. Во-первых, а но лично мне спорт помогает, особенно в стрессовых ситуациях, фокусироваться на чём-то другом. То есть не думать о стрессовой ситуации самой. Во-вторых, а, очень сильно действительно тоже расслабляет. То есть я заметила, что даже когда я очень устала за день, и я иду вот заниматься спортом- неважно бегать там, тренажерный зал или там на танцы. Я даже несмотря на то, что какая бы я ни была уставшая, я выхожу как будто перерожденная, то есть абсолютно да.
Мгм. Конечно. Мгм. Дак так и есть. Энергия прибавляется, как будто бы. Да?
Да, то есть мы даже мы вроде бы как в силы тратим, физическую активность какую-то, да, проявляем, а силы, как будто бы наоборот только появляются. Но действительно меня это знаете особенно после танцев, я, мне кажется, могу вообще горы сворачивать, хотя вот могла заходить Да.
Мгм. А вы в танце, э, группой, да, занимаетесь? В группе?
Ой, вообще, ну я не могу сказать, что я регулярно занимаюсь. Но когда я хожу- это обычно в группе, но я могу и одна танцевать, мне в принципе всё равно. Вот, а, в я люблю больше всего танец живота. Причем это случайно получилось. Я как-то отрабатывала танцы, которые я другого стиля не доходила, и только единственное было свободное м место на танец живота, и я случайно попала. И мне так понравилось, просто я начала ходить постоянно. Вы когда-нибудь вообще занимались, э, вот ну помимо спорта еще и танцами?
Мгм. А какие танцы там? О, ничего себе! Я п Не, танцами не занималась, кстати. М.
Не занимались? А вообще, какой ваш любимый вид спорта? Который именно вот острее всего, наверное, на настроение, общее самочувствие влияет?
Ой, я вообще непрофессионально, естественно, занимаюсь, просто хожу в тренажерный зал, э, прогулки, велосипед.
Ну я тоже, конечно. Да. Отлично вообще. Мне вообще знаете, больше всего мне нравится вот в плане вот самочувствия и вообще настроениям, я лю очень люблю просто ходить с музыкой в ушах, вот даже на улице. Да, очень много я хожу. Вы знаете, я была вообще удивлена, когда узнала, что люди ставят там себе какую-то цель там в 10000 тысяч шагов в день и как ты там. Э, ну то есть они еще, как как будто это бы надо ж постараться, чтоб это сделать. Просто в моей жизни, ну 10000 тысяч шагов- это вообще, ну минимум всегда был. Ну то есть вообще, ну я как бы я хожу минимум 2-3 часа в день и то в основном больше. То есть й я не понимаю, как можно ходить меньше 10. Я я непросто не представляю, какая же должна быть жизнь у человека чтобы он ходил меньше 10000 тысяч шагов день. Я я еще не вожу, знаете, вот. Ну и мн мне вообще очень нравится гулять.
Кто ты такой? Мгм. Я тоже я тоже. А вы много ходите? Да, так и есть 10000 тысяч. Мало, да? Ничего себе! А я обычно километров 5, наверное, 6 прохожу.
Ну это в принципе, я так понимаю среднестатистический человек столько ходит, это, видимо, я с детства при <grunts> Да, абсолютно. Я я не могу жить если я не я не смогу спать, если я не ходила. Я вообще плохо себя чувствую. <grunts> О, Боже, да я могу просто по улицам, знаете, ходить, вот просто. Да мне вообще всё равно, где гулять, главное чтоб я х Вообще всё равно, я могу вокруг дома гулять. Главное н Конечно конечно, <grunts> ну я предпочту Нет, ну я предпочту что-то у красивое видеть. Или нет, у меня в основном часто бывает цель, куда-то дойти там по делам. Я, если это возможно дойти пешком, я иду прям пешком, если нет, я стараюсь раньше выходить, чтобы это ну как бы дойти же какое-то расстояние пешком, вот ну не знаю. А вообще, э, в принципе, э, вы какие, э, виды физической активности вот замечали? Вот вы сказали спорт там, беговая, м, дорожка, велосипед и так далее. А как вы именно вот, а, вот общее самочувствие? Да, вот вы лучше себя сказали чувствуете. А вообще может, а, быть это ещё как-то влияет на ваше общение там с друзьями, вот что после спорта вы более активны. Я например, в себе такое замечаю.
Да, но я каждый день стараюсь, а вы каждый день? А вы куда ходите? Я в парк, например, а вы куда? По городу? Кругами? <chuckles> Ничего себе! То есть у вас без цели нет? Мгм. Мгм. Мгм. Ой, я иногда, когда как, кстати. Иногда прихожу такая уставшая, ничего не хочу, иногда да, наоборот, очень много энергии, даже не знаю, от чего это связано. Наверное, что за день происходило. То есть щас я за день уже так вымоталось, и ещё что-то. То есть да.
Мгм, мгм. Да. А. То есть ты иногда А, понятно, понятно. То есть иногда после тренировки вы всё-таки уставшая, да?
Да, иногда особенно, когда большие промежутки. Например, долго не занимаешься, потом уже всё болит, мышцы болят. Еще, может, день какой-нибудь плохой. То есть я вот это могу среагировать, если солнечный такой позитивный хороший день, если пасмурно, дождь, я устала, вообще не хочу ни с кем общаться.
Да. Да-да-да. Да-да-да. О, я с вами вообще согласна. Но, просто это на самом деле У меня вот в основном бывает, особенно когда, это, знаете, я спортом занимаюсь или физической активностью, которая мне нравится. Вот да я даже когда уставшая, я потом, как будто окрыленная вы выхожу. А когда я себя заставляю этим заниматься вот, мне не очень нравится. Всё-таки я вот, я заметила, что я всё-таки уставшая <chuckles> всё-таки. <chuckles> Вот, ну как.
Мгм. Мгм. Но там же ещё какой-то гормон выделяется, гормон радости, да, после тренировки- это тоже
Конечно. Ну, конечно и плюс, э, мы же Особенно, знаете, вот есть еще, я не помню, как этот принцип называется. Я вообще всегда удивлялась, почему ну большинство людей вот, которых я знаю не ходят на спорт там с утра? Я зарядку с утра делаю, но я никогда не ходила. Ну, <grunts> вот с утра, знаете, я никогда в тренажерный зал не ходила. Я всё-таки из тех людей, которые вечером любят ходить. Причем я не знала вы знаете, я раньше не знала, что есть рекомендация под тип человека. Я думала просто я так себя приучила, а такие рекомендации есть.
Мгм. Я тоже, кстати, зарядку Я тоже это А что это, что за типы человека?
Не помню не помню вот я недавно столкнулась с тем, что, ну есть эти определенные типы людей. Не помню, на каком принципе это основано. Что кому-то рекомендовано с утра ходить, поэтому они так наслаждаются, а я если с утра пойду на спорт у меня потом, а, сил нету. А вот хотя вечером да, а вот если я вечером пойду, я вполне себе бодро. Вы такое замечали в себе?
Всь весь день, да, да, такое есть. Да, у меня тоже <grunts> такое же отношение к этому. Я вечером тоже хожу, поэтому.
Мгм. Н ну, абсолютно, да. А как вы думаете, какой вообще, а, самый простой способ есть, чтобы начать заниматься спортом? Если вы долго там ан активными не были, например?
Ой, я вот сама не знаю, я вот <grunts> себя анализировала. Иногда мне вообще ничего не хочется. И что меня мотивирует? Меня, знаете, могут друзья смотивировать. То есть молодой человек может сказать: "Пошли там со мной", или подруга: "Пошли со мной". То есть меня они как-то вытягивают. А бывают такие дни у меня, что я вообще не хочу ни вставать, ни выходить, хочу смотреть какое-то кино и есть плюшки. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, да-да-да. Да. Ничего не хочется, да? Да, я с вами согласна. Меня вот, знаете, в том году замотивировало моё здоровье. Потому что, я вот единственный раз в моей жизни был в прошлом году, когда я прям в каждый день ходила несколько месяцев в тренажерный зал. А, у меня был повышенный сахар и, ну там помимо полной перестройки как бы рациона и много воды надо было пить, и кроме того надо было постоянно заниматься спортом. И у меня был дикий стресс из-за этого сахара. И я не понимала, что делать и начала каждый день, ну, ходить в тренажерный зал. Потому что, я знала что надо много заниматься спортом. Я в итоге ну вот с в этой связке с питанием спортом и так далее, я очень сильно очень сильно похудела. Сахар, слава богу выровнялся. Ну, то есть у меня самым таким большим, видите, мотивацией было здоровье всё-таки. М, да-да-да.
Мгм. О, ничего себе! Мгм. Пой Мгм. Мгм. Здоровье! Так и у многих есть, ну еще, э, фигуру г готовят сейчас, к лету особенно многие, чтобы всё подтянутое было, чтоб ничего не висело, целлюлита не было.
Да да да да да. Да-да-да, абсолютно, абсолютно. И вот знаете, когда я ходила каждый день, вот у меня всё-таки одновременно стресс был из-за здоровья. Я заметила, что вот опять же, как я уже говорила, когда фокусируешься на на результатах спорта, ты вообще и вообще на процессе вот з физической активности, ты вообще забыв Ну я забывала про стресс абсолютно. И когда я там грустная была и забывала о грусти, да. А у вас была вот конкретная ситуация когда у вас было прям плохое настроение и вам спорт помог?
Мгм. Мгм. Так и есть. Ой, да бывало, конечно. Особенно после работы, если какой-то конфликт, я говорю: "Я могу прийти, если что-то вот такое случилось". Могу начать думать, анализировать, снова эту ситуацию в голове перематывать. И да, а с на спорт с пойдешь и сразу голова отключается, мысли совсем другие, всё хорошо, прекрасно.
Мгм. Мгм. Да, да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да. Абсолютно абсолютно абсолютно. Но в принципе, видите, да, вы правильно сказали. Что у нас кс там, насколько я знаю, даже не 1 гормон вырабатывается, когда мы физически активны вообще. Вот и вообще, мне кажется, вот знаете, как говорят 2 неизменных атрибута, вот медленного старения? Это физическая активность и мозговая активность. То есть <grunts> да, я абсолютно согласна, что это равноценно важно, то есть себя и физической форме хорошей держать и одновременно подпитывать свой мозг постоянно чем-то.
Мгм. Да-да. Мозг тоже нужно тренировать, да?
Да-да-да, вообще, а, я даже на самом деле не знаю. А, м, но никто конечно никакого нам универсального рецепта не дал, как медленно стареть. Но, опять же, вот питание для меня, да, очень важно я не я нь да.
А кстати, расскажите, вот вы про питание. Вы здорового питания придерживаетесь, да? Что вы едите, не едите?
Ну, там не то чтобы здоровое питание. Та та так как я всё-таки именно сахаром. Я больше акцентируюсь не столько на здоровом питании, сколько на низких углеводов. Ну в смысле на отсутствие
То есть вы сахар не едите или как вы?
Стараюсь как можно меньше, плюс меньше как можно ум быстрых углеводов, вот. Но это не работает ну это вь работает, но не так, как, если бы у вас не было спорта. То есть спорт, он обязателен. Много воды, отсутствие стресса, хороший сон- вот это как бы ключевые, м, вот такие вот вещи ль вообще здоровья нашего, да. Нашего самочувствия. И спорт при этом, он как бы абсолютно равноценен, я вам скажу, питанию. То есть, физическая активность она крайне важна. Или вот я, да Да много, м, ой да, й нь нет, но знаете, я, э, далеко не всегда хочу пить, но я пью. Особенно, когда я кофе пью, когда обезвоживает. Да просто, пью, и всё просто пью, и всё. М, ну если вас прям тошнит- не пей. Не, ну если вас прям тошнит, не надо пить. Но вообще как бы я <grunts> я в основном нейтрально в течение дня к воде. Но я её пью потому что, я знаю что надо её пить. <sniffs> Вот, а в принципе вот, э, когда ну вы же на спорт тоже не хотите идти, правильно? Аб ну, не всегда? Но вы идёте, потому что надо, <laughs> Да-да-да. Ну я понимаю вас, но просто я приучила себя, что вот надо, и всё. Вот, а п что касается спорта, мне тоже знаете, вот если это не танцы, я на танцы обычно с удовольствием хожу, это мне позволяет как-то себя хорошо чувствовать и так далее, поднимает настроение, особенно это арабская музыка. А вот что касается спорта, и мне вот как вы сказали, мы же в течение дня действительно устаем, мы в конце спорта можем действительно окрыленной выйти. Но надо ж себя заставить пойти в на него. Вот какой вы м вот для вас какие вы слова в себе находите вот, чтоб всё-таки пойти в тренажёрный зал?
Мгм. Мгм. А сколько вы вот пьете воды, вы сказали? Некоторые говорят там 2 литра, кто-то говорит ещё больше. Я вообще не могу столько выпить, например. А как как себя заставить? Вот я не могу, меня прям даже может тошнить от воды. Все говорят: "Пей больше пей больше". Да, но с водой вот реально проблема. Мгм. Мгм. Да, конечно. Ой, иногда это, знаете, вот честно через слезы, еле туда иду. <chuckles> То есть да, иногда вообще вот плохо. То есть меня обычно, говорю, вот мой молодой человек: "Пошли, ну что ты тут лежишь! <grunts> Да, там будет у тебя там всё висеть, ты что? Вот смотри, скоро, э, там сезон купальников, нужно себя держать вс в форме, пошли со мной, я один не хочу." Вот примерно такое. Но у меня я говорю иногда бывает такие дни, что я вообще не хочу идти.
Мгм. Мгм, ну а как вы себя всё-таки заставляете, да? Мгм. А, класс, класс, класс. Да да да да. О, какой молодец! Да-да-да. Да. Ну, а у меня наоборот. Вот, м, да.
А вы себя как вот, э, <grunts> бывает ли у вас такие дни, что вообще ничего не охота?
Ну конечно, не хочется, вот знаете, но когда речь касается здоровья, тут уже ты сь ты не о лени думаешь, а о своей жизни как бы. Потому что, когда в том году у меня была такая ситуация. Но сейчас то её нету, слава богу. Но вообще я вот каждый вечер, например, всегда на ска даже если я не иду в gym, у нас тренажерный зал, я всегда делаю зарядку, вечером прыгаю на скакалке, там кручу обруч. Потому что, я уже просто, моё тело будет болеть, знаете. Да-да-да, у меня просто уже тело ну вот это это минимальный набор того, чтоб моё тело хотя бы не болело. Потому что, если совсем ничего не делаю, у меня тело прям болеть уже будет. Это знаете, когда каждый день ходишь в тренажерный зал, потом резко прекращаешь, тело болит прям.
А, ну видите у вас может ситуация такая, да. Да-да. О, ничего себе! У вас дома, да, что-то есть еще? Мгм. Да-да, я говорю вот такое тоже. Я когда ленюсь, потом уже приду, у меня там всё болит, спина, нога, всё, еле хожу.
Да-да-да. Конечно, а у вас был когда-нибудь а у вас был когда-нибудь тренер? Вот-вот, мне интересно, вы нагрузку, когда есть тренер вообще знае знаете, что это такое?
Нет, я с тренером не хожу, нет.
Просто, когда просто ходишь в тренажерный зал и когда ходишь с тренером в тренажерный зал- это 2 разных абсолютно. Но эт не всегда. Щас нет, но было время когда, да, это абсолютно. Там тоже на самом деле себя хорошо потом чувствуешь и, э, да. Мгм.
А вы с тренером, да? А у нас такой этот, э, спортзал, там, по-моему, всего лишь 2 или 3 тренера, а группы такие большие. То есть там ещё никого не дождешься.
Ага. А. <grunts> То есть у вас, а, один на один? А, ну у вас никогда, да, прямо опыта один на один с тренером не было?
Проще самому заниматься. Нет нет. Только я помню, что мы еще в институте ходили, там нас так
Вон там, да, да-да. Мгм. Да-да-да. Не, на самом деле с тренером- это прям вот, э, вот ф единственные разы в жизни, когда я из тренажерного зала выходила выжатая как лимон. Это были, э, ну па я бы, знаете, попробовала разок, й вы устанете, я вам сразу говорю. <sniffs> Вы устанете, но это будет очень эффективно, и если вы вот себя всё-таки преодолеете
В руки бра Советуете брать его, тренера?
<swallows> если вам, конечно, финансы позволяют. Если на индивидуальные именно тренировки. Если вы себя преодолеете вот это вот, вот усталость и не хочу. Конечно вам мозг будет говорить "нет", ему некомфортно. Если вы это в себе преодолеете и приучите себя ходить всё-таки на занятии с тренером. Ну я думаю, что это будет того стоить, честно. Попробуйте разок.
Мгм. Всё, буду тогда себя как-то перестраивать, найму тренера, так что будем заниматься спортом. В здоровом теле- здоровый дух.
Да-да-да. Да, и вы знаете, как? <grunts> Абсолютно! И самочувствие какое хорошее. Ещё лучше на самом деле, чем когда мы просто идём и там для удовольствия, условно на беговой там дорожке, немножко бегаем. Это на это совершенно вот другое, вот попробуйте! Да, спасибо большое!
Да. Так и есть. Спасибо вам большое за разговор, было очень интересно. До свидания. Хорошего дня.
Спасибо да, до свидания, хорошего дня, до свидания.